Ờ, mình thấy là nó, ừm, gọi là, nó phản hồi với lại nó, gọi là, nó phát triển mạnh mẽ với lại rõ ràng nhất là trong từ 2 đến 3 tháng gần đây á. Tại vì trước đó thì mình thấy là chắc là nà mình vẫn bình thường nha, mình vẫn duy trì năng lượng cả một ngày được, thậm chí là tới tối mình còn đi chơi rồi, thậm chí là học bài được luôn. Mà 2, 3 tháng gần đây cái mình thấy là mình bị ể oải hơn nè, buổi tối là mình chỉ muốn nằm dài trên giường thôi, sau đó là coi phim hoặc là tắm rửa, sau đó là, ờ, cứ, ơ, gọi là, ăn uống, chỉ nghỉ ngơi chứ không có thể nào mà học lại được luôn ấy. Hay là do mình lười nhỉ? <laughs>
Ừm, à, khoan đã, đúng hông? Nếu mà trước đây á là bạn vẫn làm được bình thường, năng lượng từ sáng tới chiều á, gọi là, vẫn có thể là trung hòa được, đúng hông? Còn bây giờ á thì nó cứ tụt, tụt, tụt, tụt hoài mà chỉ trong hai vòng 2, 3 tháng gần đây thôi thì mình phải để ý nha. Để ý coi 2, 3 tháng gần đây có cái sự kiện nào làm cho bạn bị tụt năng lượng hay là bạn bị sốc, bị m bị, gọi là, ảnh hưởng tới cảm xúc hông? Như là cái dự án nào lấy hết cái, gọi là, sức khỏe, năng lượng của bạn nè, bạn tập trung vào công việc quá nhiều nè, có hông?
Đúng rồi. Ồ. Ê, bạn nói này cũng cũng có đó, tại vì hình như là mình vừa sực nhớ ra là có 2 cái nguồn, hình như là, nguyên nhân chính luôn ấy. Thứ nhất là, ừm, chắc là về công việc. Ừm, về công việc thì chắc là do, ơ, khối lượng công việc đó đang, kiểu như là, đang tăng cao. Còn chắc là vấn đề về tình cảm nữa, tại vì là mình cũng vừa mới kết thúc một mối quan hệ mập mời thôi chứ chưa có đi vào chính thức á. Ờ, nhưng mà mình với bạn đó rất là có cảm tình nhưng mà, ờ, bạn đó lại, ừm, đi du học. <laughs> Ý là mình cũng đang ở một đất nước khác, đó, cho nên là, ờ, chuyện của tụi mình nó bị, ờ, gọi là, cắt cắt giữa chừng á, cho nên mình hơi tiếc và mình cứ suy nghĩ về, ừm, vế về cái điều đó nữa cơ.
Ừm. <laughs>

OK, vậy thì, à, ừm, có gì thì bạn nhớ, à, bạn giúp mình á, kiểu như là, ừm, gỡ bỏ cái nút thắt này trong nòng mình với nha. Tại vì không biết là do cái sức mạnh nội tại của mình nó yếu hay là do những cái yếu tố bên ngoài nó ảnh hưởng đến cái tâm trạng của mình nữa á, ờ, mình rất là, kiểu, mệt mỏi lắm luôn ấy.
Ừm, rồi, lúc nãy á là gặp vấn đề mệt mỏi nè, rồi, bạn đã vượt qua rồi, bạn đã bỏ qua câu chuyện ở đằng sau rồi, đúng hông? Bạn đã gần như là chặn mọi liên lạc từ người đó rồi, thôi mình đừng nghĩ nữa ha, mình bắt đầu tập trung vào cuộc sống của chính mình thôi ha. Lúc nãy bạn có kể với mình á, là bình thường á, buổi sáng á bạn rất là hào hứng, rất là nhiều năng lượng, và tới trưa, tới chiều, tới tối á là rồi xong, dập tắt luôn. Thì đó, bây giờ buổi sáng đó, thay vì bạn tập trung, gọi là, hừng hực hừng hực 100% sức mạnh luôn á, thì bạn làm cỡ, a, 60-70, hay là cao nhất là 80% sức lực thôi, đừng bung hết ra vào buổi sáng nha, nhớ giữ năng lượng cho buổi trưa, buổi chiều. Bạn thấy cách này á bạn làm được hông nè?
Ừm. Ừ. <laughs> Đúng rồi. À! À.